Hm, na ja, dann hast du ja auf jeden Fall 'ne Menge dazugelernt. Gut, ähm achso. Und, äh, du hast dich ja jetzt mit den anderen, äh, Eltern dann teilweise ausgetauscht. Ist es vielleicht, äh machst du das dann vielleicht auch manchmal so oder macht ihr das so, dass ihr die Kinder, <chuckles> ja, so 'n bisschen austauscht sozusagen? Mal, äh, nimmt diejenige die Kinder und mal du und so weiter? Also, sowas in die Richtung?
Ja, auf jeden mhm. Mhm. Kommt schon auch vor, ja, genau. Also, wir haben jetzt zum Beispiel einen, ähm das ist 'n 'n Schulfreund von unserem Sohn und der hat auch noch 'ne kleine Schwester, die ist zwar was älter als unsere, aber, ähm, das war jetzt schon mal so, dass die auch mal bei uns waren und dann waren unsere Kinder mal bei denen. Und das ist, äh ich habe auch 'n richtig guten Draht zu zu der Mama eben. Und, ähm, das ist richtig nett und ich finde, das fehlt auch heutzutage so 'n bisschen diese Netzwerke, ne? Also, alle sind so 'n bisschen, hm, so auf sich bedacht, ne, versuchen, so alles für sich selbst zu lösen. Und dieser ganze Community und Netzwerkgedanke, der ist so 'n bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Da muss man ganz aktiv irgendwie auch wieder, hm ja, ich sage mal, so drauf hinarbeiten.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm, okay. Und, ähm, hast du denn Tricks, um da so 'n bisschen aktiv drauf hinzuarbeiten?